Exactement, donc heu, du coup, heu, bah je je j'enlève, heu, des des applications comme ça ça limite déjà, heu, les les notifications et après, heu, ben je je trie aussi parmi les applications que je garde, heu, je me dis: «Est-ce que j'ai vraiment besoin que d'avoir des des notifications, heu, de cette application?» bah, heu, souvent, heu, la réponse est «Non» donc au final, heu, bah j'ai gardé, heu, que que les les notifications importantes, heu, comme les les messages privés ou ou les mails, heu, ça oui. Mais heu, sinon, heu, par exemple sur sur Facebook, bah j'ai j'ai désactivé les les notifications, heu, de de souvenirs ou de de de q de comme quelqu'un qui a publié sur sa page ou de quelqu'un qui a publié un post, ah bah ça j'ai tout désactivé parce qu'il y en avait vraiment beaucoup trop, heu, toute la journée.
OK. D'accord. OK donc concrètement on te pour toi le mieux c'est vraiment commencer, heu, par désactiver les notifications heu, sur, heu, enfin dé désinstaller les applications, heu, qu'on utilise pas puis ensuite faire le tri entre les notifications qui vont être importantes, notifications qui vont être, heu, un peu plus comme du spam c'est ça?
Voilà, exactement parce que, bah, je reprends l'exemple de de Facebook, heu, j'ai j'ai pas besoin de savoir, heu, que beh, q que telle personne, elle a fait un post bah, parce que si enfin si je le vois pas, c'est c'est pas grave en fait, donc heu, j'ai pas besoin de de 3 tonnes de notification en plus parce qu'ils envoient des notifications bah pour tout le monde, donc ça fait qu'au final il y a il y en a beaucoup trop. Bah si si je me connecte sur l'application, ben peut-être que que je verrai le post et sinon bah, tant pis, c'est c'est pas grave.
<chuckles> Oui, oui, c'est vrai. D'accord et est-ce que, hem, tu pourrais peut-être par tu aurais peut-être un n un exemple, heu, donc personnel ou pro où tu as réussi à réduire les notifications sur, heu, une application par exemple?